อืม ใช่ ๆ
เนาะ แล้วก็ส่วนไหนที่เราควรตัด ส่วนไหนไม่ควรตัด อย่างน้อย ๆ ก็มีไอเดียอยู่ 2-3 ข้อแล้วค่ะ ที่ว่ามันจะโน้มนำให้เราอะสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นนะคะ เดี๋ยวคืนเนี้ยจะใช้เลยค่ะ
ใช่ ๆ โอ๊ย ด้วยความยินดีค่ะ พร้อมที่จะแนะนำเลยอะค่ะ เพราะว่ายังไงก็ตามอะค่ะ สุดท้าย ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะ ร่างกายก็ต้องการพักผ่อน ร่างกายก็ต้องการสารอาหารดี ๆ ถูกไหมคะ ดังนั้นเนี่ย เอ่อ การที่ประสิทธิภาพมันแย่ลงอะ นั่นหมายความว่า
<giggles> <giggles> ค่ะ ๆ เนาะ อืม
เขาเรียกว่า ร่างกายมันประท้วงเราแล้ว
มันเกิดจาก อือ ถึงเวลาที่อุ่นจะต้องพักแล้วนะ

ถูกต้องค่ะ 24 ชั่วโมงเท่ากันหมด <chuckles>
ถูก ต้อง "แล้วทำไมคนอื่นทำได้? ทำไมเราจะทำไม่ได้?" อ้าว เราก็ต้องมาปรับนาฬิกาชีวิตของเราเองแหละทีนี้
<giggles> อา อ้าว แล้วคุณปกติ ทำ กี่ชั่วโมงคะเนี่ย?
ปกติเรานับชั่วโมง คือนอน 8 ชั่วโมงค่ะ
อืม ก็ถือว่าเพียงพอนะ
คือ เรา เอ่อ เรานอนดึกก็จริง แต่เราก็จะนับชั่วโมงว่าต้องให้ได้ 8 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ค่ะ ๆ ๆ ของ ของเราไม่อย่างงั้นแหละ ของเรานอน อืม
เอ่อ แต่ถ้าวันไหนมัน เอ่อ ถ้าวันไหนเรานอน ถ้าของเราวันไหนนอนไม่ถึง 8 ชั่วโมง ใช่ไหม เรามานั่งทำงานก่อน แล้ว เอ่อ ทำไปสักพักหนึ่ง เราก็จะไปนอนต่อให้มันครบได้ 8 ชั่วโมง <chuckles> ใช่ ถ้าอย่างงั้นสมองมันเบลอค่ะ เรา เราทำอะไรต่อไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ มัน มันไม่ไหว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อ๋อ คือคุณระบุว่าตัวเองจะต้องพักให้ได้ 8 ชั่วโมง อา อา อ๋อ อ๋อ ๆ ๆ เข้าใจค่ะ
อืม นั่นแหละ ของเรา นะคะ ดังนั้นถามว่า "วิธีไหนที่อยากทำให้เราอะปรับตัวในเรื่องของการนอน แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน?" นั่นหมายความว่า เวลางานเราก็ต้องลุกขึ้นมาแต่เช้า อาบน้ำ แต่งตัว ทำงานให้มันเสร็จให้ไวที่สุด ใช่ไหมคะ เพื่อที่เราจะได้เอาเวลาไปนอน ไปพักผ่อน คือปกตินั่งทำงานไป ก็ไถ ซ social ต่าง ๆ ใช่ไหม หรือดูอะไรไอ้นั่นไอ้นี่ ถูก ต้อง ก็ตัดมันออกไปเสีย
อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ก็จะเสียส่วนนี้ด้วย ใช่ค่ะ <chuckles> ยากจังเลยตรงเนี้ยค่ะ โจทย์ตรงเนี้ยยาก ถ้ายังทำ บังเอิญคุณถามนะ เราทำไม่ได้ จริง ๆ เลยอะ
<laughs> <chuckles> ค่ะ

น่ะ แล้วอะไรอีก มีอะไรอีกไหม นอกจากบ้างานแล้ว?
ฉันเป็นผู้ ญ แล้วก็ เออ แล้วบางทีอะขนาดที่แบบงานมันหมดแล้วอะ เราก็ยังไม่นอนอีกนะ ดูซีรีส์เกาหลีต่อ อา
ค่ะ <laughs> เอนเทอร์เทนเมนต์ ต่อ
ใช่ อะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนกับว่า เฮ้ย วันนี้ทำงานมา 10 ชั่วโมงแล้ว รู้สึกเครียดอะ นึกออกไหมคะ จบแล้ว งานจบแล้วเครียด เราต้องผ่อนคลาย แล้วก็แบบไถดู Social ต่าง ๆ ไปสิคะ ดูไป ดูอีกทีหนึ่ง มันเพลินน่ะเธอ
นะ ค่ะ ๆ ค่ะ ลืมหลับเลย
ใช่ เป็นไหม?
ก็มีนะคะเป็นบาง เป็น อ่า บางช่วงเหมือนกันค่ะ แต่ว่ามาช่วงหลัง ๆ เนี่ยก็พยายามที่จะจำกัดเวลาของตัวเองนะคะ แต่ว่ายังทำไม่ได้เหมือนกันค่ะ
อืม ค่ะ แล้วของคุณน่ะคะ อะไรคือสาเหตุหลักอะคะที่ทำให้นอนดึกในชีวิตประจำวันน่ะค่ะ?
จริง ๆ แล้วก็คล้าย ๆ คุณเหมือนกันนะคะ ก็คือทำงานเยอะ
อืม
ยิ่ง ยิ่ง อืม ยุคนี้มันใช้คอมพิวเตอร์ หรือติดต่อทางออนไลน์ได้ อย่างเงี้ย มันก็ยิ่งทำให้เราขยายเวลาทำงานออกไปได้อีก ก็เลยยิ่งทำให้ เวลาที่เราจะพักหรือจะกินหรือจะรีแลกซ์ มันน้อยลงไปเยอะเลยอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ
ก็เลย อือ ปัญหาข้อนี้นี่ยังแก้ไม่ตกเหมือนกันนะคะ
โอ้ย เนาะ แก้ยากเนาะปัญหาเรื่องนี้ แต่ถ้าถามว่า เคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่า
<chuckles> ค่ะ
ว่างงานน่ะค่ะ หรือว่ากิจกรรมที่ทำให้แย่ลง เพราะว่านอนดึกมีไหม?
ก็
รู้สึกว่างานเนี่ยหรือกิจกรรมทำให้เราแย่ลงอะ คือ ไม่ใช่สิ ต้องถามแบบนี้ ต้องถามว่า เคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่า
มีค่ะ
เอ่อ งานน่ะหรือกิจกรรมที่เราทำอะค่ะ มันทำให้แย่ลง เพราะว่าสาเหตุเกิดจากการนอนดึกอะ
อืม สาเหตุเกิดจากการนอนดึก